Gerekliliği olduğu için, bir insan içine girmen gerektiği için, bir, saçına başına daha çok özen veriyorsun, bir, belki bir makyaj yapıyorsun ya da kıyafetini daha özenli seçiyorsun ama ofis home office çalışırken üzerime bir gömlek geçiriyorum ya da uygun bir kazak geçiriyorum neyse. Altımda pijamam belki de, hani, devam edebiliyorum yani. Makyaj falan evde hiç, yani, özel hele toplantıya girmeyeceksem aynı şekilde devam ettiğim oluyor.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, günlük bakım, hani, makyaj olmasın, günlük bakımın mesela, hani, ne bileyim, bir, eee, eee, krem sürmek, <chuckles> sana faydalı şeylerden yemek, işte, eee, vitaminlerini almak gibi de düşünürsek.
Beslenme olarak, eee, evdeyken ama dediğim gibi, dış görünüşsel, fiziki bakım kremdi oydu buydu, onlar için, eee, sanırım ofise gitmek. Çünkü ofise giderken biraz daha bir rutinin içerisinde oluyoruz, ne olursa olsun. Daha yorucu olsa da bir rutin var. O alarm çaldığında kalkılacak ve kalkıp hazırlanman gereken bir süre var. O yüzden biraz daha rutinin içindeyken o tür bakımlar vs. daha, eee, sistemli akıyor bence ama home ofis çalışırken, ııı, 8:00'de mesain başlıyorsa 7:59'da kalkıyorsun. Ne ara <chuckles> Aynen, ne ara bakımını yapacaksın ama evde olunca tabii ki de beslenmen, eee, daha iyi oluyor. Ya, ben, mesela normal şartlarda 2 öğün beslenen bir insanım. Çünkü bana yetiyor ama ofise gittiğim zamanlarda 3 yemem gerekiyor çünkü acıkıyorum. Be saat 07:00'de başlıyordu.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Yani, hâliyle. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Değil mi? Az önce belirtmiştin iş işte, a iş arkadaşları restorana gitmek zorunda kalıyorsun. Orada da 3, eee, şey, 1 menü yiyor musun?
Aynen öyle.